โอเคครับ แล้ว แล้วปกตินี่ อ่า ถ้าแบบวันไหนที่แบบนอนหลับสบายนี่แบบจะแบบ คือแบบในความคิดผมก็คือแบบถ้าฟัง ASMR อะไรอย่างงี้เนี่ย นี่จะย้อนกลับไปฟังอีกรอบไหมครับ? แบบ เออ เผื่อหลับไปเมื่อตอนประมาณฟังไปแล้วชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างงี้ หลังจากนั้นนี่จะได้ย้อนกลับมาฟังไหมครับ หรือว่าไปอันอื่นเลย ไป ASMR อื่นเลย?
อ๋อ ครับผม อ๋อ ก็ ก็คือบางทีมันมีการฟังซ้ำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ ถ้า ถ้าฟังต่อเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่อาจจะไม่ถูกใจ เพราะว่ามัน มันขึ้น เอ่อ กับว่าเสียงนั้นที่ผมฟังเนี่ยดีไหม ผมจะชอบเสียงที่มันขูดกับไม ไมโครโฟนโดยเฉพาะเลยครับ แบบว่า
ครับ อา โอเคครับ เข้าใจได้ ๆ อ่า
อ่า ติด ติดเทปแล้วชอบเอาแบบว่าเป็น slime อะครับ ชอบเอามา อ่า ถูกับไมโครโฟน อันนี้ผมชอบมาก อืม
<chuckles> มีคนที่ชอบเป็นพิเศษ หรือว่ามีช่องที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับ?
ของ ของผมก็ไม่ ไม่มีช่องที่ชอบเป็นพิเศษ เพราะว่ามันแล้ว แล้ว แต่เสียงอะครับ อืม แต่ว่าผม
อืม ก็คือแบบเซิร์ชตามว่าแบบ เฮ้ย เสียงนี้ ๆ แล้วก็เลือกเอาเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่เลยครับ แต่ แต่ว่าของคนไทยผมก็เคยฟังนะ แต่ยังไม่ ไม่โดนใจเท่าไร ของน่าจะ DEER DEERLONG
อืม อ่า ที่โดนใจนี่จากประเทศอะไรครับ ฝรั่ง หรือว่าญี่ปุ่น หรือว่าแนว ๆ ไหนครับ?
ผมชอบของ ของเกาหลีใต้ครับ อา มันจะ ใช่ครับผม เขา <clears throat> มันจะมีอยู่ช่องหนึ่ง แต่ผมจำชื่อช่องไม่ได้แล้ว ช มัน ช่อง ชื่อช่องเกาหลีไง ผ อ่านไม่ออก <laughs>
ของเกาหลีเหรอครับ? โอ้ เออ <chuckles> อ่านไม่ออกใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ อืม
ฟังเสียงอย่างเดียวพอเนาะ แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะ
ใช่ ๆ ผมชอบเขาเคาะที่เหมือน เหมือน ห แบ ผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไร บ บีกเกอร์หรือไรสักอย่าง ผม ผมไม่แน่ใจนะ เออ มันเป็นเสียงแบบ มันเป็นแก้วไง แก้วกระทบกันแล้วเขาใส่น้ำอะไร มันจะทำเป็นเสียง ตุ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ อะไรพวกเนี้ย
อืม ครับ ๆ ครับ อ๋อ เออ แสดงว่าเหมือนจะชอบแบบพวก <tsk> ฟีลน้ำ ๆ นิดหนึ่ง แบบชอบฟ้าร้อง ชอบน้ำไหล เสียงแบบอันนี้เนาะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับ? เสียงแบบ อา ก็ดีเนาะ เออ ผมนี่ก็ไม่เคยแบบใช้ ASMR กล่อมนอนเลยเหมือนกัน ปกติก็ไม่ได้ ไม่ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกล่อมนอนนี่แหละครับ อ่า เดี๋ยววนกลับมาที่ วนกลับมาที่ อ่า การนอนของคุณบ้าง คุณมีแบบเหมือนกับมีพิธีกรรมอะไรไหมครับ? ที่แบบก่อนจะนอนเนี่ย ฉันต้องทำอย่างงี้ก่อนเพื่อที่จะให้หลับสบายขึ้น อะไรอย่างงี้ หรือว่าไม่มีครับ?
ใช่ อา ประมาณนั้นเลยครับผม ผมชอบแบบนั้นเลย อา อ๋อ ครับผม อ๋อ เออ โอเค ผมจะออก <clears throat> ผมจะออกกำลังกายเบา ๆ เบา ๆ นะ ไม่ใช่หนัก ๆ นะ ก็คือการเดินรอบห้องนะครับ ถ้าไปเดินข้างนอกกลัวมันจะมีผีหรือเปล่า <laughs> ใช่ ๆ
ออกกำลังกายเบา ๆ อา ครับผม <chuckles> มันดึกแล้วเนาะ กว่าจะทำอะไรเสร็จนี่มันตี 3 ตี 4 นี่เวลาใกล้ผีออกเลย
อืม มัน มันเป็นยามวิกาลก็ไม่อยากจะไปเดินข้างนอกสักเท่าไร เออ
อา ครับผม

ใช่ครับ ถูกต้อง แต่ว่าบางทีก็ ก็มีนะที่ปวดตา ก็ ก็คือแบบ อุ๊ย พอเฝ้าจอไปนาน ๆ เนี่ย เหมือนกับเราใช้ เอ่อ ความสว่างของจอเยอะด้วยนะครับ ก็ทำให้ปวดตาเหมือนกัน แล้วก็ผมจะเป็นคนขยี้ตาด้วย เออ ตาจะแดง เออ ปัญหาสารพัดเลยนะครับ
ครับ ครับ ครับ อ๋อ เออ ครับ มันตาแห้งเนาะแบบมองจอ มองอะไรอย่างงี้ ยาว ๆ มันจะยิ่งแบบ เออ คันตา อย่างงี้ด้วย ใช่ไหมครับ? อื้อฮือ โอ้ นี่ โอ้โฮ น่าจะ <tsk> น่าจะเหนื่อยหน่อยเนาะ <chuckles> ต้องทำงานแบบ forex อย่างงี้ก่อนนอน แล้ว แล้วนอกจากพวกงานนี่แบบคุณเล่นมือถือพักผ่อน อะไรอย่างงี้ ก่อนนอนด้วยไหมครับ หรือว่าหลัก ๆ นี่คือเป็นเวลาทำงานเสียส่วนใหญ่เลย?
ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยครับ อื้อฮือ ใช่ เหนื่อยใจ อืม ของ ของผมเนี่ย ก็จะมีแบบว่าดู Netflix ด้วยนะครับ บางทีก็จะดูยูทูบด้วย แล้วก็บางทีก็จะมีการอ่านคอมเมนต์ในช่องของตัวเองด้วย ผมเนี่ยเปิดช่องยู
อา ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ นี่มีช่องของตัวเองด้วยเหรอครับผม?
ใช่ครับผม ซึ่งเนี่ยจะเป็นเด็กคอมเมนต์เสียส่วนใหญ่ ก็จะมีให้กำลังใจบ้าง แล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่ด่าบ้าง แล้วพอมาด่าอย่างงี้เนี่ย ผมก็หงุดหงิดไง มันก็แบบเด็กมาด่าทำไมเนี่ย ผมก็จะนอนไม่หลับอีกแล้ว เอาคอมเมนต์แย่ ๆ มาคิดก่อนนอน ใช่ ปัญหาเยอะมาก
อ๋อ <laughs> ครับ ครับ อา <chuckles> อ๋อ ครับ เออ <chuckles> ครับ ๆ ๆ เออ เนาะ แบบทำอะไรพวกนี้บางทีมันจะไม่ค่อย มันทำให้เราคิดเยอะเนาะ มันแบบ เออ ก็แบบทำให้นอนไม่หลับบ้างอะไรบ้าง นี่ก็ <tsk> เออ หลายเรื่องเนาะ แล้ว แล้วกลับไปที่ forex ก็ได้ครับ อา นี่คือแบบปกตินี่มันต้อง แล้วมันจะมีแบบเป็น mode มืดแบบ mode ไปแบบพักสายตา อะไรอย่างงี้หรือเปล่า หรือว่าไม่มีเลย? มันก็แบบเป็นฟิกซ์อย่างเดียว ให้มันแบบสว่าง ๆ
อืม ๆ อืม มัน ก็ ก็มันจะมี เอ่อ dark mode ก็จะเป็นแบบ อ่า mode ที่แบบมันเป็นมืด ๆ ใช่ไหมครับ ธีมก็จะออกดำ ๆ หน่อย ผม ผมก็มีใช้ แต่ แต่เหมือนกับว่า มันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไรนะครับ ผมก็เลยต้องลองหาวิธีใหม่ ผมก็เลยลองเปิด อ่า จะเป็นพวก mode เอ่อ ลดแสงสีฟ้าอะครับ อา ผม
ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ ๆ ครับ ๆ ช่วยบ้างไหมครับ ไอ้พวกลดแสงสีฟ้า อะไรอย่างงี้?

เอ่อ Forex เนี่ย มัน มันก็ อือ คือมัน มันเป็นแบบว่าคล้าย คล้าย ๆ หุ้นนะครับ ก็คือผมเล่นทองนะ ทองเนี่ยมันมีการขึ้น อา วิ่งลง เพราะว่าตลาดมันผันผวน ใช่ไหมครับ ที ที ทีนี้เนี่ย มัน มันทำให้ผมเครียดมาก เพราะว่าบางทีวันนั้นผมอาจจะได้กำไรแล้วไง แต่มันติดการที่ผมเข้าออร์เดอร์ไปเพิ่มนั่นแหละ อ่า มัน มันจะติดอยู่ตรงนี้ นะครับ เพราะว่านิสัยผมก็คือได้แล้วอยากได้อีก อา ครับ ใช่ ๆ มันเป็น เป็นอย่างงี้ ซึ่งนิสัยไม่ดีเลย เป็นอย่างงี้
ครับ อา ครับผม ครับ ๆ ๆ ครับ อา อ๋อ <laughs> อืม โอเคครับ เออ แต่ก็ดู ถึงว่าจะแบบเป็น เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ ใช้แบบ เครียดเนาะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียด แล้วก็แบบใช้สมองเยอะ คุณก็แบบมีวิธีจัดการกับ ทำให้นอนหลับสบาย ตื่นมาจะได้แบบมีแรงทำงานต่อ ใช่ไหมครับ ก็ดู เท่าที่ฟังมาก็ดูครบเครื่องอยู่นะ มีวิธีช่วยเยอะอยู่เนาะ
อืม อืม ครับผม ใช่ ใช่ครับผม
เออ ดีครับ อา อันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ เดี๋ยวผมลองไปฟังพวก ASMR บ้าง เออ อันนี้ก็น่าลองเหมือนกัน
อา ต้อง ต้องลองฟังดูนะครับ เพราะว่า อา
มี มี มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับ? เสียงที่แบบแปลก ๆ น่าสนใจ ๆ
ก็ต้อง ต้องเป็นเสียงน้ำนะครับ น้ำ ส อาจจะใส่เป็นในบีกเกอร์ หรืออะไรสักอย่าง แล้วมัน เอ่อ กระทบกับแก้วเนี่ย ผมชอบมาก หรือว่าจะเป็นเสียงที่เขาเนี่ยจะชอบแบบมาคุย ก กระซิบข้างหูคุณน่ะครับ แบบว่ากระซิบในไมค์นี่แหละ แต่มันจะให้อารมณ์แบบเป็นกระซิบข้างหู อันนั้นน่ะดีมาก ๆ เลย อา ลองไปฟังดู
โอเค อืม ครับ ๆ ครับผม เออ เออ ก็น่าสนใจเนาะ เออ ดีมากครับ เดี๋ยวผมไปลองดูนะครับ เดี๋ยวผมไปลองดูช่องเกาหลีใต้แล้วกัน <laughs> ครับ ขอบคุณมาก ครับ ขอบคุณมากครับ ไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ
ครับผม ได้เลยครับ สวัสดีครับ